Certo, certo, è una un un discorso molto ragionevole e be ben pensato, insomma. E invece, ehm, diciamo, dato che, uhm, come mi hai detto hai ti sei trasferito da da un'altra città, no, quando hai raccontato questi episodi, un po', ecco, negativi, che ti sono accaduti, qual è stata la reazione da parte, magari, della tua famiglia, dei tuoi amici? Cioè, che cosa ti hanno detto? Ti hanno supportato? Ti hanno incoraggiato a lasciar perdere?
Ah sono <chuckles> sì, sono esplose, sì. <chuckles> Sono esplosi, volevano venire tutti qua dicendo ma cioè tutti qua a dirne 2, perché, comunque, ogni volta che loro venivano a trovarmi, magari, un weekend venivo a mangiare giustamente dove lavorava mio figl cioè suo loro figlio, oppure mio fratello, i miei amici, tutti parlavano: "Ah, Michael è un bravo ragazzo, lavora bene, ehm, si comporta bene con la gente, è educato." E, poi quando hai detto, questo mi han detto: "Ma stai scherzando?", faccio: "No, eh, è finita così.". E, poi in quel ristorante lì, dove mi hanno lasciato a casa che so stato male, ho fatto anche i 20 giorni di preavvi cioè, ho fatto proprio le cose puliti, io so un ragazzo che non lascia mai la puzza, ma sempre cioè vuole uscire mani pulite il più possibile. In quei 20 giorni di preavviso, sia la famiglia che amici, m'han detto, o: "Non ti presentare." Oppure: "Vai, rimani seduto, non lavorare, cioè come dispetto visto che loro ti han trattato male." Però Esatto come sfida. Esattamente, però da parte mia mi sono veramente comportato benissimo, nel senso che ho lavorato come se lavorassi lì, senza sapere che, poi, me ne sarei andato, quindi ho pensato ma più al ai mhmm, <clicks tongue> ai clienti e al locale. Piccolo spoiler, vittoria personale a dif a distanza di 2 anni, passo davan Perché poi cosa vai vici Bravissima. Io ci rimango male, nel senso non ci passavo neanche davanti, non ci volevo parlare con queste person perché mi avevan proprio ferito l'orgoglio, cioè la persona, cioè, mi han fatto male, anche se mi avessero offerto 5000 €, questo cioè i no, non ci vado perché io non non sono in vendita, cioè- cioè il mio orgoglio non si può comprare. Fatto sta che appunto come hai etto prima, dopo 2 anni passando: "Ciao ciao." "Ciao ciao." Fa: "Quando vuoi, un posto per te c'è sempre." Perché appunto quello chef se n'era andato, eran cambiate un po' di cose, avevan capito che era lui il problema e hanno richiamato me. Però, purtroppo, ero già occupato.
Mh-mh. Certo. Certo, come come sfida, diciamo, come guanto di sfida, ecco. Mh-mh. Ti hanno richiamato? <chuckles> Certo. Erto, certo, certo. <chuckles> Certo. Certo, certo.

Allora purtroppo sì, ma non uhm per colpa mia. E partiamo dal fatto che io faccio il cameriere, quindi molto contatto con le persone.
Mh-mh. Beh, un ottime un'ottima professione.
Sì, quella sì, dipende dai punti di vista. Dopo quel racconto m mi dirai. Allora, uhm, io lavoro ad Alassio, quindi s uhm, vivendo dal Piemonte, mi son trasferito ad Alassio. Ho iniziato a fare il cameriere, così in un in un'osteria che mi hanno consigliato. E da lì- a gestione familiare- e da lì è nato tutte la mia riflessione riguardo delle decisioni sul posto e lavoro. Nel senso, l'offerta era buona, le tempistiche era anche tutto l'anno, quindi ho detto: "Va bene, andiamo." Iniziamo inizia la stagione e cosa succede? Vedo che ci sono un po' di, ehm, discussioni attraverso la attraverso le i familiari, no, con i familia la madre, con la figlia, il padre, con me e anche in cucina. Gente che andava magari si metteva in malattia, quindi soffrivamo 1 persona in meno e queste cose qua. Però ero, uhm, tra virgolette...
Mh. Mh-mh. Okay. Mh-mh. Okay. Si accusava si accusava si accusava la la no, uhm, quello che intendevo è, si accusava la l'assenza anche di 1 sola persona? Cioè era un posto, che richiedeva un minimo di persone, perché sennò altrimenti si era in difficoltà?
L'un l'altro, se accusiamo l'un l'altro se eh, qu Sì.